Ah, siguro kung may offer, ah, di check ko muna yung lo kung long term or ano kung talagang ano saglitan lang kung mahaba ba yung ano yung yung kung may contract ba i-che-check ko din kas
Yun na nga, hmm. Kung saglit pa hindi ka pupunta? Hmm.
Ay, kung saglit lang parang pwede pa pwede pa. Kasi ayokong mag-retire dun, eh. Gusto ko na ano, eh, na parang, um, dito pa babalik pa rin ako sa Pilipinas. So, kung yung offer ay 2 y to 5 years lang ay iko-consider ko siya na magtrabaho do'n panandalian para ma-check ko lang. Do'n na din lang siguro ako magde-decide, 'no, kung mag-i-stay ako o hindi para lang hindi very long term yung commitment. Kasi hindi naman ako magtatrabaho sa ibang bansa para, um, para mag-migrate, eh. Gusto ko lang do'n magtrabaho, ganyan. Gusto may maybe different place, correct experience, different setting, ganyan. Para baka mahanap ko pa kung ano yung ano, kung ano yung, um, trabaho talaga para sa'kin tinitibok ng aking puso, ganyan. Ah, kasi minsan siguro isa pang pinakamalaking factor yung sahod. Kasi yung mga sinasahod ko naman ngayon, um, ka yung mga dating pinapangarap ko lang sinasahod nasasahod ko naman na siya ngayon. 'Di ba, parang kaya na siya sab na o na kaya na sa sa bahay lang, 'di ba? Hindi ko pa nami-miss yung mga, ah, mga taong, um, nakapaligid sa'kin, taong mahal ko sa buhay. So, medyo malaki talagang factor yung kikitain tsaka kung gaano katagal ako mag-i-stay sa ibang bansa
Hmm. Hmm, yan. Hmm. Experience, hmm. Korek. Masahol na, oo, nangyayari na. Hmm. Ayan. So, talagang in short hindi madaling ano, oo, hindi madaling pagdesisyonan. Kala pupun malay mo pupunta tama tama. So, i i ikaw ba sa tingin mo, 'no, sa nangyayari kasi meron talagang maraming ano, eh, agency sa Pilipinas sap sa tingin mo ba sa proseso ng pag-a-assist ng employer paano ba malalaman kung legit at saka maayos yung kumpanya kahit kahit nasa ibang bansa siya or kahit nasa Pilipinas lang?
Mm. Oo. Korek, madami i-consider. Mm. Tama.